Also, ich kann, äh, das, ähm, Beispiel: Land verlassen, äh, mal so 'n bisschen beschreiben. Zuerst hatte ich natürlich den Gedanken und das schon länger, dass ich digitale Nomadin werde und dann habe ich geschaut, in welche Länder könnte ich denn gehen und ich hatte immer ziemlich viele Angst Ängste das Ganze auch durchzuziehen. Na ja und dann, äh, war ich in ’nem in Finnland im Sommer mit 'nem Freund von mir, der da wohnt an 'nem Strand und der hat dann so den Vorschlag gemacht, ich könnte ja zu ihm ziehen und wir könnten uns die Miete teilen. Also ja, es war, ähm, mein mein Ex-Freund, äh, genauer gesagt. Eigentlich, äh, wollte ich nicht mit meinem Ex-Freund zusammenziehen, aber ich habe das erst mal als Sprungbrett genommen, wo dann für mich klar war, ja, ich breche jetzt wirklich mal die Zelte ab und als ich dann wieder in Berlin war in meiner Wohnung, da habe ich dann angefangen, erst mal so die Wohnung auszumisten und viele Dinge zu verkaufen, äh, und verschenken. Ja, weil ich so viel Gerümpel in der Wohnung hatte. Aber dann auf dem Weg dahin, da dachte ich, ich fliege vielleicht noch mal nach Finnland und probiere das aus mit meinem Ex-Freund, wie das denn ist, so 1 Woche. Ähm, da ist mir dann aber aufgefallen, ne, es ist eher so 'n bisschen stressig, wenn wir unter einem Dach wohnen und, äh, dann habe ich mir 'n paar Alternativen überlegt und habe dann auch weiter meine Wohnung ausgemistet nach dem Aufenthalt und habe auch diverse Verträge so nach und nach gekündigt und dann am Ende den Wohnsitz abgemeldet.
Interessant. <chuckles> Erzähl mehr. Ja. Verstehe. Ein Riesenprojekt. <chuckles> Ja. Ja. Mo Moment mal.